なるほど。ああ、どうなんでしょう、なんか一般的には、あの、まだね、5人とかじゅうにんぐらいのグループで、知ってる人が多いグループだと、割とそういうのも言いやすいかなと思って。あ、30人くらいのグループになると、もうかなり自己主張はしづらい状況じゃないかなと思いますね。うん。
うん。とぅ うん。はい。 はい。 うん。 はい。 うん、はい。 うん。はい。 ああ。 なるほど。なんかやっぱり言いづらいんですかね、ああいうこう、そのその今仰ったみたいに、さんじゅうごにんなぐらいなんですけど、なんか、ああいうところでこう発言ま、発言じゃないんですけど、そういう形になりますから、なんか言いづらいんですかね。
うん。 うんうん。 うん。 はい。 うん。 いや、きっとね、言いづらいと思いますね。うーん。
ああ、そうですか。そうすると、なんだろう、やっぱりその、今返事してくれてない方に、個別に、「どうですか、うご都合悪いですか」って聞いた方がいいんですかね？
うんうん。 はい。 うんうん。 あ、そうですね、なんかこう、まあまあ、一回またね、あの、グループ LINE の方に、あの、「今回連絡なんかこう、押してくれなかった方に、ちょっとこう、個別の連絡を送ろうと思いますがいいですか」みたいな風にこう聞いて、で、まあ、あの、嫌な人がね、いたら、それはもう「ちょっと無理です」って言ってくると思うので、あの、ま、そうじゃない人には連絡していくっていうのもいいかもしれないですよね。
はい。 うん。はい。 はい。 ああ。なるほど。 はい。 うん。なるほど。 うーん。